Đúng, trà đi trà giúp chống oxy hóa nhưng mà khi mà mà bạn uống nhiều quá hoặc là uống sau khi ăn hoặc là uống hàng ngày luôn á thì nó rất là khó tiêu và có những lúc mà nó gây khó tiêu như vậy thì khi mà bạn hoạt động á thì, kiểu, giống như là, nó cũng gây trào ng trào ngược dạ dày rất là nhiều, cho nên là mình cũng hạn chế uống đi, mình mình bị rồi, cho nên là mình à há.
Ừm. Ờ. Ừ. Ờ, ừ. Ừm, ừm. Ừm. Ừ. Ờ, ờ. Ờ, nói chung là mình mình thì hổng có u hổng có biết uống trà lá, uống trà lá mình hổng ngủ được, mình uống trà táo đỏ hoặc là kỷ tử đồ đó, <laughs> chứ mà mình uống cái trà kia chắc mình thức 3 ngày 3 đêm luôn á. <laughs> Ừ. Ừm.
À, vậy hả? À, đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi, đúng rồi, đó. À, vậy hả? Thì, à ờ, có những nhiều loại trà mà như vậy nha, giống như là, trà Phúc Long á, bạn uống một ly Phúc Long thôi là cả đêm là không ngủ được luôn, ờ, nó đó.
Ừ, trà mà nặng đô quá hông chịu nổi đâu. Ừ, ừ, tim thao thức liền. <laughs>
Đúng, chính xác, đó, cho nên là thay vì thư giãn hoặc là uống bằng trà thì, à, dần dần mình đổi lại, thì, ờ, mình tìm một cái thứ nào đó khác thì chỉ có cà phê thôi, nhưng mà khi uống cà phê như vậy thì mình thấy cơ thể của mình thì cũng thay đổi nhiều quá. Thứ nhất là nó bị bốc mùi, hông biết là bạn c bạn có biết hông nh ờ, nhưng mà uống cà phê nhiều bị bốc mùi, mà cái cơ thể mình nó rất là dễ nhận biết luôn, có nghĩa là khi mà bạn uống rồi là nó nó nó nó thể hiện ra liền, là nó là ừ, đó, cho nên ừm hứm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừ. À, vậy hả? Ờ, ờ. Ừ. Ủa, vậy hả? <laughs> Tại vì mình thấy ở chỗ mình làm á, có mấy chị rồi mấy anh, ta nói một ngày 3-4 ly cà phê mà mình cũng hông thấy mùi.
Ừm. Có nghe, nó, thì thật ra là thường thường á, thứ nhất là khi bạn uống cà phê á là thứ nhất là cái mùi răng miệng nè, cái mùi, ờ, cái cái cái mùi hơi thở á là nó sẽ dễ phát hiện. Rồi bên cạnh đó là mình là cái người, à, nếu mà dùng cái nước gì hoặc là ăn cái món gì là thường thường hay tiết ra cái mồ hôi, cái mùi đó đó, cho nên là, ờ, khi mà mình dùng c ờ.
Ờ. Ừm. Ừm, à. Ừ. À, à, ừ. Ừm. À. Có cái mùi cà phê thì cũng không tới nỗi là, ừm, bị xa lánh, <laughs> cái mùi đó thì thì cũng dễ chịu đi. <chuckles>
À, thật ra là cũng tùy tùy tùy người đó bạn, còn mình thì mình khi mà mình uống nhiều thì mình thấy à, nó thay đổi rõ rệt luôn, cho nên là thôi, mình không dám sử dụng cà phê nữa, đó, cho nên là mình dần dần á là mình dời qua nước ngọt. Đó, nói chung là có những cái kiểu mà phải tỏi dòng nhiều xung xoay xoay vòng như vậy để cho cái cơ thể nó nó, kiểu giống như là, à, nó không sử dụng một cái gì đó quá nhiều để mà nó bị ảnh hưởng, đó. Còn còn bạn thì sao? Bạn có, ưm, bạn có thích uống cà phê không?
À. Ừm. Ừ. Ờ, ờ. Ừm, ừm, ừm, kiểu là Ừm. Ưm, ừm. Ừ. Ừ, hồi đó thì mình cũng hay uống nhưng mà sau này thì bác sĩ khuyên là không nên uống uống nữa tháng mới được lờ đờ, hông cảm thấy, gọi là, người uể oải, tại uống riết nó quen á, à, thì mình cũng phải mất mấy tháng mới cai được á.
Khi mà căng thẳng như vậy á, mình thấy nhiều người uống, ừm. Rồi. Vậy hả? Hiểu, hiểu, hiểu. Đồng ý luôn, à, đó.